Ehm, no, ehm, mi prende la la sera e la notte, però ad esempio fai conto se mi capita il venerdì, ehm, io comunque mi sveglio alle 7 del mattino prendo, porto mia figlia a scuola, poi vado a scuola io, torno, ehm, b metto a lavorare online, riprendo la bambina, mi occupo della bambina, la metto a dormire. Quando di solito andrei a dormire 10 e mezza, 11, il venerdì vado a lavorare magari torno alle 4-5 del mattino. Il giorno dopo comunque mi devo svegliare abbastanza presto per prendermi cura della bambina, quindi sono tipo uno zombie vivente.
Mh. Eh Sì. Mh, cert <tsk> Ah. Eh, immagino. Ehm, allora proprio per questo motivo capisco che insomma a a livello economico può essere ehm, può gravare appunto sulla situazione, ma ogni tanto ogni tanto perché fa bene a te e e se fa bene a te poi dopo chiaramente fa bene anche alla tua famiglia, cioè, dopo tutto <sniffs> un un effetto a cascata. Io c credo che tu debba ogni tanto prenderti del tempo per te stesso.